Allora, diciamo che io che non lo faccio per lavoro, mhmm, diciamo, mhmm, non mi preoccupa particolarmente, ma anzi la vedo come una cosa molto divertente, <chuckles> anche per immaginare qualcosa che che che ci metti un attimo poi a vedere, e quindi magari prendere anche spunto. Ovviamente chi lo fa di mestiere, per cui un illustratore, un fumettista, ehm, sicuramente nel senso che ha dovuto buttare sangue e sudore in una cosa, vedere tra l'altro i lo stile, uhm, personale e umano che viene così, ehm, rovinosamente, ehm, rubato e mescolato ad altri, potrebbe essere cioè po potrebbe essere sì un uhm, terribile, e portare rabbia e insoddisfazione; ehm, però per quanto mi riguarda personalmente, appunto, la trovo una cosa
Okay, certo. Okay, okay. Certo. Caspita, caspita. Eh.
molto appunto, ehm, divertente, strana, una novità, e sicuramente poi sì, e sicuramente poi penso che si farà qualcosa poi per il diritto d'autore, per solo che siamo in questa fase iniziale un po' confusa.
Okay, un plus, diciamo, okay, okay. Certo. Eh, siamo un po' agli albori ancora, quindi bisogna ancora un po' definire tanti aspe e anche legali, no, poi fondamentalmente, quindi sì, sì, sì, assolutamente.
Assolutamente, però penso che ci si arriverà, ecco, diciamo.